May mga may mga ala-ala ka ba na nagpapakita kung paano nakiusap o tumulong ka sa hayop na nangangailangan?
Ah, wala akong, ano, wala akong nakitang as in talagang, ah, pinapalo o kaya p sinasaktan tapos may inano ako. Ano lang, ah, ang siguro mai-share ko lang 'yong sa sa aso ko. 'Di ba, sabi ko nga 'pagka 'yong magdadala ako ng isang ano, pamalo kunwari. Tapos, "Sige! Ikaw maldo" parang pinapagalitan ko siya. Alam mo 'yong oo, 'yong pinapagalitan ko siya habang ano, ah, alam mo 'yong, mata niya parang nag-aano, ah, na-ii ima ima imaginin mo, oo, ima i-imagine mo na lang 'yong 'pag, ah, pinapagalitan 'yong tumitingin tapos bumababa 'yong u ah, 'yong mata ulit o kaya 'yong ulo niya tapos 'pag at ma oo, kaya 'di ba, ang cute. Oo nga parang oo, 'yong mga gano'n lang. Pero so far, wala naman akong ano talaga na 'yong aktuwal na nakita na, ah, sinasaktan 'yong hayop. Wala naman, thank God, kasi ayoko din makakita. Kasi kahit 'yong 'yong manok na iniihaw, ah, ng tatay ko dati iniihaw tapos minsa 'pag nag-iihaw kasi 'yong tatay ko, ah, parang pin nagpi-pray muna siya. Parang inaano niya, ino-offer niya 'yong so no'ng soul, ah, ang soul no'ng no'ng manok. Oo, pero ako, umiiyak ako, ayokong makakita. <laughs> Oh, eh, ikaw ba? Mm.
Hmm. Oo, oo. Mm, hmm. Oo. Okey. Oo, oo, oo. Kun oo, kunwari tinatakot mo siya, ganiyan, oo. Oo, oo. Oo. <laughs> Parang naki Oo. <chuckles> Oo. Oo, oo, oo. <laughs> Ang cute-cute kay ang cute nila. <laughs> Parang nagpapaawa. <laughs> Mm, oo. Oo, oo, oo, oh. Oo, oo. Oo. Oo. Oo. <laughs> Oo. Oo, oo. Okey, okey. Opo, opo. Oo, ako naman ako naman, ah, marami akong ala-ala na na parang ano, 'yon bang parang humihingi ng tulong 'yong hayop. Kagaya na lang no'ng naging aso ko ngayon na inuwi ko sa bahay kasi pa wala siyang makain, eh. Parang nakikiusap siya. 'Yong sa mga mata niya nakikita ko, "Nagugutom ako baka naman puwedeng pakainin mo ako." Lagi-lagi ko siya nakikita opo, doon sa aking trabaho, lugar ng trabaho. Lagi ko siyang binibigyan ng pagkain hanggang sa napaamo ko siya. Ayun, tinulungan ko siya hanggang sa kinupkop ko na siya. 'Andito na siya sa 'kin ngayon. Iyong naging oo, oo. Hindi lang ala-ala kundi naging karanasan na din.
Mm, mm. Oo. Ah. Ah, okey. Kinup hanggang sa kinupkop mo na talaga. Ay, okey. Ay, very good ka do'n. Karanasan. Ay oo nga, nakal nakalimutan ko may do'n sa naligo kami sa isang dagat. Tapos may isang aso na siguro may may ano naman siya kasi may collar siya. Pero 'pag nanghihingi siya, alam mo 'yong pinapatong niya 'yong ulo niya dito sa ano mo, sa lap, 'yon nga, sa lap ng tao. Kahit hindi niya kilala pinapatong niya parang nakiki na nagpapaawa na, "Bigyan mo ako ng pagkain." <laughs> Ang cute. Oo, ang cute. Ang ganda 'pag nag ganitong usapan 'yong light lang tapos 'yong mga hayop 'yong ano natin, 'no, ang ganda. <laughs> Nakakasaya din ng araw, maraming salamat.
Oo. Oo. Oo, oo. Oo, oo, oo. Oo, oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo, 'di ba nakakatuwa sila? Oo. Oo nga. Tama ka diyan. Oo nga. Oo, tama, oo. Oh, pa'no, oo. Maraming salamat.
O